Oo, minsan. Lalo ka gusto ko yung balita, <chuckles> interesting.
Talaga? Ay, ako din, ako din gano'n, hindi kasi, ano, 'di ba, dati uso ang diaryo tapos, um, yu ah o TV oo, aabangan mo pa kung anong oras 'yong pa kasi sa TV may balita ng Balitanghali, 'di ba, 'yong sinisingit lang 'yon before, before 'yong mga shows, gano'n. Tapos pag meron din sa hapon, tapos sa gabi 'yong parang 'yong new oo, 'yon 'yong news sa gabi, yun na 'yong parang news na mula ng umaga, tanghali, at hapon pinagsasama-sama na lang nila 'yon, tapos may dagdag. Tapos 'yung pinakahuli no'n, 'di ba, 'yong ,'yong about weather mm, oo, ta's pelikula na, ganiyan na siya. So, eh, dahil wala na kasi kaming TV, hindi na ako bumili ng TV kasi halos puro social media na, 'di ba?
Oo, tama, mga TV, radyo. Mm, oo. Tama. Mm. Talaga, 'yun 'yung, ano, ga Oo. Kaya nga, mm. Tama. Mga pelikula. <chuckles> Mm. Ako din, <chuckles> parang hindi na din kasi uso yung mga TV, 'tas mga radyo, kasi s'yempre, uso na yung may mga soy sa gadget natin sa may mga radyo na din yung mga gadgets.
Oo, nga. Mm. Kaya nga, 'tsaka 2 years na kaming, ano, 2 years na kasi nasira 'yong TV namin, 'di na ako bumili, kasi puro na lang naman social media kami 'tsaka nandiyan na lahat, eh, nasa internet na lahat, eh, nood ka ng movie may YouTube naman.
Hmm. Kaya nga, mm. Tama, oo. Mm.